طَب حلو ماشي، لأ من صغري بقى م ما يعني ما كانش الموضوع احترافي بصراحة يعني، وأنا صغير اللي هو كنت بارسم اللي هي ال المواضيع بتاعة المدارس دي، اللي هو يقول لك ارسم أعماق البحر، ف فاقعد بقى أرسم السمك ومش عارف إيه، والنباتات اللي آه، شوية مَيّة <laughs> ش وشوية النباتات دول اللي بيطلعوا، وأخلّي ت وأخلّي السمكة تخُش ما بين النباتات وحاجات كده، ارسم عن حرب أكتوبر.
آه. كام سمكة على شوية مَيّة كده مموِّجة وبتاع، آه. طَب أنت آآ، أنت من الناس أنت من الناس اللي بتحب تستخدم الأول الرصاص في إيديها كده والجومه ترسم الأول وتخطّط وبعد كده تلوّن؟ والَّا عندك استعداد تحوّل تحدّد على طول بروفيل كده وتبدأ تحدّد وتشتغل على طول باللون؟
لأ، بارسم بالرصاص الأول، لأ، يعني الأول لازم أعمل Sketch الأول اللي هو أعمل الرسمة بالرصاص، أنا باحب الرصاص جدًا أصلًا يعني، يعني باحب باحب القلم الرصاص ده حُب مش عارف ليه، بس باحسه سهل كده في ال في الرسم وفي الكتابة يعني وحتى
آه. أ آآ طري في الكتابة وممكن اللي تكتب بيه تمسحُه تاني لو في غلطة والَّا بتاع، فالكربون بيبقى حلو في الرسم والكتابة كمان، آه.
آه، طبعًا. ده جميل، بالضبط. امم، جميل آه، ف وبيبقى خطّي حلو كمان في الرصاص عن ال <chuckles> عن الجاف يعني في في الكتابة كمان ال الرصاص بيبقى خطّي أحسن لكن أنا آه.
آه، بيطلّع خط كويس ليك يعني.
بالضبط آه، فنرجع لموضوع الرسم، ف زي ما قُلت لك كده ك وأنا صغير ما يعني ما كانش الموضوع احترافي، يعني كنت باشوف الحاجات قدّامي أرسمها يعني، أشوف مثلًا حاجة شكلها حلو، أرسمها زي كرسي مثلًا شكلُه حلو آآ، مش عارف نجفة شكلها حلو، وأقعد أرسمها ح حاجات كده، وأنا صغير، لكن ما ما ما عملتش آآ، لوَح يعني اللي هي ال اللوَح الفنية الجامدة دي، لكن لمّا بقى دخلت في الdigital كان كان الموضوع أحسن يعني اتطوّرت أكتر، بس في الdigital بقى آه.
إمم. آه. طَب إيه اللي خلاك إيه اللي خلاك تبدأ في موضوع الرسم الdigital أو عرفته إزاي و ونميّت نفْسك فيه إزاي؟